もう、閉じこまった、ば うん。はい。で、もう、最後の方も、ガンガンガンガン、もう、ね、手が痛くなるほど叩いて、で、やっと来てくださったのが、現地の多分、お掃除クルーみたいな感じの方なんですけど、英語が通じないんですよ。
15分、ヘルプ言い続けたんですか？ はいはい。 うんうん。 ああ、なるほど、はいはい、掃除しに来たんですね。ええ。はいはい。
はい。で、向こうの言葉で何か言ってくださってるんですけど、分からないじゃないですか。で、もう、ガチャガチャガチャって
ふんふん。 はい、あ、それはもうドアの向こう側で、開けてくれてはないんですね。
はい。 なんか、多分何を言ってるのか分かんない英語分かんないんで。で、それで待って、1回その声がいなくなってしまって、ああ、もうダメだと思ったら、その方が誰かを、あの、連れてきて、開けてくれたんですけど
なるほどね、はいはい。 はいはい。 はい、はい。 ああ、はいはい。はいはい。
未だに、なんだったのか分かんないんですよね。
え、原因はなんか聞かされたりはしてないんですか？
も、ほんとにうん。 いや、あの、ええ、もう、あの、搭乗時間になってたんで、とにかく
ああ、もう、そっから急いで行ったから。はいはいはい。
行かなくちゃまずいじゃないですかはい。もう、ガンガン手を手で、あの、ドアを叩きながら、国際便ね、また高いのに、乗りお <chuckles> 乗り過ごしたらまた買わなくちゃいけないし、で、私じゃな私だけじゃなくて、主人も、私が来ないってことは、乗らないんで、はあ、ふたりぶんで、今日買えるのかなって思いながら、もう脂汗だらけで <chuckles>
はいはい。 うん、ううん。 はいはいはい。 はい。 ああ、ほんと、そうですよね、はい。 はいはい。 うわ、そりゃ焦りますね。
はい、何かありました？トラブル。
トラブルなんか、そこまで、いなんかいいエピソードはないんですけど
うん。 はい。 いいとゆうか、悪いとゆうか <chuckles> うーん。<chuckles>
いいってゆうか、悪いとゆうか、なんか面白エピソードはないんですけど、あの、セブ島に行った時に